باقول لك يا صاحبي، أنت بتحب أنهي أكتر السينما، والّا منصات زي مثلًا ،Netflix، WATCH IT الحاجات دي؟
شوف أنا باحب الاتنين عادي، بس أكتر حاجة أنا باتفرّج فيها على الأفلام، لأن أنا باحب أتفرّج على أفلام كتيرة هي المنصات، خصوصًا إن المنصات يعني ب بتوفر لك ب أو بتدّيك المقدرة إنّك تشوف أفلام كتيرة في وقت صغيّر غير السينما، اللي بتحتاج ترتيبات وإنّك لازم تنزل تروح وتحجز وكده يعني.
تمام. صح. تمام، بالذات فعلًا لو في مسافات ب بعيدة بين بيتك وبين السينما. طب ماشي.
آه، لأ وم امم
طب أنت بتتابع أفلام بس، والَّا في مسلسلات مثلًا على المنصات دي؟
لأ والله باتابع أفلام وباتابع مسلسلات، يعني مؤخرًا بس كده مع دوشة الشغل والحياة كده، بعد التخرج خصوصًا يعني ال الفرجة ابتدت تقِل، بس برضو باحاول أحافظ كده على عادات، إن أنا مثلًا يوم الخميس باتفرّج على فيلم بالليل كده يعني، علشان أحس إن أنا بارفه عن نفسي كده وسط ضغطة الشغل والحياة.
تمام تمام ماشي، طب أنت بدأت من إمتى تتابع ال المنصات دي؟
بُص، هو يعني أنا منصات أنا مش باتابع ال المنصات اللي هي المعروفة Netflix والحاجات دي باحب أتابع المنصات ال التانية ال اللي هي المنتشرة ع في مصر مثلًا أو كده، لأن بتوفر لك ال بتبقى مجانية بس هو بيبقى بس مشكلتها إن بيبقى فيها إعلانات كتيرة أو كده، بس هي بتبقى مجانية وبتوفر لك بقى كل حاجة، لأن أنت مثلًا مشكلة منصات زي Netflix و وAmazon Prime والحاجات دي إن هي ما بتنزلش غير إن هي مدفوعة أنا ما عنديش مشكلة إن أنا ادفع بس هادفع بس ادفع اشتراك واحد ادفع اشتراك واحد يجيب لي كل الأفلام وكل المسلسلات، إنمَّا ما انزلش مثلًا يعني عندك مسلسل زي game of thrones مثلًا game of thrones ده لأ وقت ما كان بينزل كان بينزل على منصة اسمها HBO آآ، لو أنا مشت مشترك في Netflix في ساعتها ما كنتش لازم أروح أشترك في HBO بعد كده حينزل مسلسل جديد زي اسمه مسلسل اسمه the mandalorian نزل على Amazon Prime، هاروح اشترك في Amazon Prime بعد كده هينزل حاجة على Disney فحابقى محتاج أعمل كذا اشتراك بالضبط آه، فلأ إديني شوية اعلانات وشوية رخامة كده وخلاص، بس بدل ما اقعد اشترك في كذا حاجة، ويبقى وجع دماغ ووجع فلوس وكل حاجة. <laughs>
تمام. حلو. آه، تمام. إن هي مدفوعة شوية وغير كده آه. آه، فهمتك، همم. تمام. آه. فهمتك. كذا اشتراك في كذا منصة، آه. تمام ماشي، هو كده بقى يعني game of thrones كان أول حاجة تشوفها على منصة؟
آآ لأ، أنا زي ما قُلت لك Game of Thrones أنا كنت بانزله من مواقع يعني من مواقع غير المنصات اللي هي المشاهدة المباشرة، كنت باحمّله عندي على الجهاز، علشان كنت باحب أحتفظ أنا بالحلقات، وخصوصًا هو Game of Thrones كان بينزل في الفترة اللي هي من ألفين آه، آه كان بينزل مثلًا من 2010 2011 لحد 2017، 18 كان لسه الناس مش منتشرة عندها أوي موضوع المنصات والنت، كان في ناس ما عندهاش نت، فكنت ليَّ صحابي مثلًا في المدرسة أو الجامعة كانوا بيحبوا إن هُم يتفرجوا عليه، فكنت باحب إن أنا أنزلُه، علشان اديه لهُم مثلًا على فلاشة أو على CD أو كده يتفرجوا هُم كمان عليه.
امم، آه فهمتك. امم، تمام. هو كان قديم شوية، أتوقّع. آه، فهمتك. آه، كان فعلًا. كان فعلًا وقتها منتشر يا إما تلفزيون يا إما نت، لكن المنصات دي كانت لسه ما طلعتش، اللي أنا فاكره.
امم، بالضبط وحتى النت كان برضه كان ال السُرعات ما كانتش بتبقى عالية، ومش كل الناس يعني كان لو حد مثلًا مغترب مثلًا، فقاعد في سكن جامعي أو كده، ما كانش بيبقى عنده نت إن هو يقدر يتابع المنصات آه، أو يعمل Download أو كده، فكان بقى يدور على حد بقى مش مُغترب أو كده، ياخد منه الأفلام وكده، فأنا كنت باحب إن أنا أساعدهم يعني.
ما فيش نت. صح، تمام. فهمتك آه، اللي هو تاخدها على فلاشة وتعيش معاها، تاخد كميات بقى. <laughs>
آه، آه، آه، و بنبدل بقى بيبقى في تبادل، يعني بتبقى ال أنت عندك مثلًا أنت منزل Game of Thrones هو منزل مسلسل تاني آه، آه فتروح مبدّل أنت، أنت مدِّي له ده وهو فكده يعني.
وأنت مسلسل تاني. ماشي. فهمتك آه، طب والله يعني شغل حلو والله. <laughs>
إمم. <laughs>
ماشي، طب وفي مثلًا بعيد على المنصات، أنت عمرك رُحت سينما قبل كده؟
إمم. آه طبعًا، باروح السينما وباحب اروح السينما بس
ما أنا باقول برضه، ما اتكلمتش عنها. <chuckles>
لا، لا، ما هو أنا ال يعني باروح السينما بس مؤخرًا وخصوصًا من ساعة الكورونا، يعني ال الكورونا لمَّا جات، الخروج والمرواح بالذات للسينما، السينمات كانت قافلة، فبطَّلت اروح السينما، آه، آه، فبطَّلت اروح السينما، وما بقيناش متعوِّدين أوي إن احنا نروح السينما، فبقيت باروح بقى في اللي هي الأفلام الكبيرة، اللي هو فيلم مثلًا نازل، والأفلام اللي هي في أفلام لازم تشوفها بجودة عالية، أو لمَّا بتشوفها بجودة عالية بيكون فيها تفاصيل أكتر أو كده، أ
قفلت فترة فعلًا، صح. صح. وفي صح في يعني تق تقنيات في السينما بتبقى نوعًا ما، مش موجودة في البيت.
مضبوط آه، ف وبيبقى ليها أجواء كده برضه، إن هو في فيلم منتظر، الناس كلها مستنية الفيلم ده مثلًا، زي الف أفلام مثلًا Marvel أو كده، بتبقى الناس كلها مستنياها، بيبقى فيها بقى Graphics وحاجات عالية، فبتبقى ليها أجواء كده في السينما برضه و فباحب السينما، بس زي ما باقول لك أنا ب يعني أنا ال باتفرج أكتر على المنصات أونلاين، علشان إن هي بيتبقى أسهل إن أنا مثلًا زي ما باقول لك أنا دلوقتي مع ضغط الشغل هو يوم الخميس لو لقيت ساعتين كده باقدر اتفرج فيهم على فيلم.
امم، تمام. تمام. إمم. اللي هو ما فيش وقت أصلًا تروح لسينما، فاهمك آه.
بالضبط، آه، آه.
طب وعلى كده أنت السينما اللي أنا فاهمُه اللي أنت بتروحها مع صحابك بس بقى الأيام دي، اللي هو خلاص بقى ما فيش مثلًا أروح سينما عشان فيلم واحد، لأ لمَّا نتجمَّع نروح مع بعض في العيد مثلًا.
آآ لأ، بُص هو يعني أنا عامل ل لنفسي أجواء ف أنا باحب اروح السينما، حتى ساعات باروح السينما لوحدي، ممكن باروح مع قرايبي، ممكن باروح مع اصحابي، كده يعني مش مش شرط إن أنا باروح مع أشخاص معينة، وزي ما باقول لك ممكن اروح لوحدي، بس مؤخرًا في البيت بقى مع انتشار كمان ال التلفزيونات والشاشات الكبيرة والجودة بتاعتها كمان الحاجات اللي هي الOLED والحاجات دي بقِت جودتها كويسة، فأنت بتقدر تنزّل أو من خلال المنصات بيبقى عندك مثلًا تقدر تنزّل حاجات 4K و1080 وكده، فتقدر أنت في البيت يعني تاخد تجربة مشابهة لتجربة السينما.
بالضبط، امم. صح. دي كانت زمان مش موجودة، يعني 4K دي لو جيت تحمِّلها زمان هتقعد 3 أيام بتحمِّل الفيلم. <chuckles>
بالضبط، آه. بال ولحد دلوقتي هو ف آآ يعني بتاخد وقت، بس برضه أ ي يعني ما بته ما بتعملش مجهود، أنت بس بتدوس آه، بتدوس ن آآ، بدء التحميل وخلاص، غير لما تضطر بقى إنك تشوف تحجز تذكرة، لأنك لو رُحت السينما ممكن تلاقي التذاكر خلصانة، وتروح وتدوّر على ركنة أو لو هتروح مواصلات أو أو أو <tsk> فطبعًا حتى لو في مشكلة في الdownload مش هتقارن خالص بالحاجات الخطوات اللي أنت بتاخدها عشان تروح السينما يعني.
بس فك كذا ساعة يعني، آه. تمام. تمام، هو كده يعني اللي باين آه إن فعلًا المنصات على كلامك أحسن، منصات يعني فيها جودة عالية، وفيها ما فيش بقى حجز، حتى لو في دفع ده من بيتك.
بالضبط بق هو المشكلة بس في المنصات حاجة واحدة، الأجواء و دلوقتي برضه في ناس بقِت بتعمل إن هم بيعملوا مثلًا يوم يتجمعوا مثلًا تقول لأصحابك أو ممكن اخواتك أو كده، قاعد في البيت بالضبط آه، بس هي برضه السينما ليها زي ما قلت لك ليها أجوائها، وخصوصًا في بعض الأفلام ال اللي هي بتبقى فيها كمان Graphics عالية أوي حتى لو أنت عندك شاشة كويسة، بيبقى برضه ال الصوت لو كده هتضطر تجيب
فهمت، واتفرجوا مع بعض، امم. صح، اللي هي الحاجات ال نوعًا ما تبقى فيها بيلبسوا نض نضارات VR والحاجات اللي هي شبه دي ال3d أقصد، النضارات دي فعلًا آه، لازم في سينما.
مضبوط، وزي كمان امم، آه وكمان لأ هو في شاشات دلوقتي بقِت موجودة في البيت بتوفر لك الموضوع ده، بس مش أكيد مش كل الناس هتبقى عندها يعني، وكمان بيبقى برضه موضوع الصوت الصوت برضه بتحتاج سماعات معيَّنة بيبقى مثلًا في دلوقتي اللي هي الم المسرح المنزلي والحاجات دي، بس طبعًا بتبقى غالية، آه آه فعشان تجيب شاشة كبيرة، وتجيبها مثلًا فيها إمكانيات زي ال3D والVR وتجيبها بصوت عالي هتدفع كتير جدًا يعني، بالضبط آه.
حلو والله، كويس. السماعات محيطية، آه. لأ، هتكلِّف يعني هتكلِّف أكتر من كذا مرة تروح فيها سينما.
أكيد طبعًا آه، بس هو بيبقى استثمار، أنت ممكن الحاجات دي تبيعها بعد كده، بتشوف فيها كذا فيلم، مش أنت الوحيد اللي بتستخدمها، الناس ف بيستخدموها، كده يعني.
تمام ماشي، طب أنا دلوقتي أنا يعني واحد، ماليش أوي في ال في الأفلام ال اللي هو نوعًا ما الأجنبي أو المسلسلات حتّى، كان ليَّ في العربي، فأنت تنصحني بإيه، إن أنا أبدأ منصات والّا أفلام؟
آه، إمم. آآ بُص هو ال
أفلام في السينما؟ يعني مسلسلات والّا أفلام بمعنى أصح؟
المنصات، بتبقى فيها ميزة، إن بتلاقي الحاجة كلّها متجمعة في مكان واحد، وخصوصًا لو أنا هاتفرج على المسلسلات يعني، ط طبعًا المسلات ما تقدرش تشوفها في السينما، في آه من كل حين وحين كده مثلًا مسلسلات زي Friends والحاجات دي، بتلاقي برّه وما بتبقاش هنا في مصر، بتلاقي عاملين مثلًا يوم بيعرضوا فيه حلقات مثلًا بتاعة المسلسل، بس طبعًا مش هيقدر أ إن مدة عرض المسلسل إلا بتبقى في مسلسلات قصيّرة، بتبقى مثلًا وحتّى مسلسل القصيّر إيه؟ بتلاقي 5، 6 حلقات والحلقة ساعة آه، آه، فبتلاقيه مثلًا برضو 5، 6 ساعات فهتقعد تشوفه في السينما إزاي؟ فال المسلسلات كده كده لازم من على منصات في البيت، إنّما الأفلام، الأفلام أنت ي ي يعني أ لو أنا هانصح حد هاقول له جرّب، جرّب أنت الأوّل تروح السينما، وجرّب إنّك تشوف في البيت. في ناس ما بتقدرش تشوف الحاجات في البيت؛ لأن بتحس بالملل، ممكن وهو قاعد ينام، أ آه وممكن ما يكونش عنده مثلًا زي ما قلت لك ال التلفزيو تلفزيون كويّس أو شاشة كويّسة، فبتكون الجودة وحشة، فهو الم الموضوع شخصي يعني، في تفضيلات وم وإلا ما كانتش السينمات فضلت شغّالة مع ظهور المنصات، والناس كلّها كانت لجأت للمنصات، ففي ناس بتشوف المتعة هنا إمم.
تمام. أ اللي هو ممكن جزء واحد. تمام، ماشي. حلو، تمام. آه، لو لوحدك. صح. تمام. هي السينمات دي يعني، اللي أعرفه إن هو الناس بت بتفضل السينمات علشان بس لمّا يتجمعوا في العيد، لكن غير كده نادرًا لمّا تلاقي حد بيروح السينما في العادي.
آآ، آه. وهي كمان السينما الناس يعني في في بلد زي مصر مثلًا بيبصوا لها إن هي خروجة، هو في العيد هينزل مثلًا، عن آه، فهيروح المول فهياكل ويلف يبص على المحلات وكده، وهيعمل إيه بعد كده؟ ف أكل وجاب أيس كريم وبَص على المحلات، أخد له ساعتين آه يكمل اليوم بقى بالضبط، آه يخش بقى يتفرج كده، ياخد له ساعتين في الفيلم، يكون قَعد له خ خمس، 6 ساعات برّه البيت، فيحس إنّه هو بقى كده خرج واتفسح بقى آه <chuckles> آه، فدي ليها ميزة، ودي ليها ميزة يعني.
خروجة فعلًا، آه. صح. عاوز بقى، آه، عاوز أتفرج على حاجة <laughs> خلاص كده، كده الخروجة كملت <chuckles> خلاص ماشي. طب آخر سؤال لو هُو دلوقتي لو أنت مثلًا، لو أنت لقيت مثلًا السينيمات نوعًا ما بقِت خلاص يعني اللي هُو بدأت تتطور، وبَقِت تعرض مثلًا أجزاء في مصر هنا، من المسلسلات مثلًا مع بعض، وتقدم الجزء الموجود على Netflix، أو على مَنصة أيًا كانت اسمها إيه، فأنت هتفَضّل أنهي؟ إنَّك تروح يوم كامل، والّا هتشوفها في البيت أحسن على المَنصة؟
إمم. آه، آه. لأ طبعًا، أصل ه ه هتروح يوم كامل ده محتاج استعداد، فأنت هتحب مثلًا أكيد هتوص هتحب تخُش الحمام، أكيد هتجوع، أكيد هتبقى عايز تِفصل، تاخُد بريك هييجي لك مكالمة حد من أهلك، أو مكالمة شُغل مثلًا، أو، أو، أو، ف تر لو أنت في البيت الكلام ده هيبقى سهل عادي هتَوقف المسلسل وتقوم، المسلسل ما خلصتش الحلقة دي النهارده هتشوفها بُكره، فَ فهي الفكرة بتاعة المسلسلات أعتقد لو عملوها زي ما قُلت لك اللي هو الناس اللي بتحب اوي المسلسل، يعني مثلًا مسلسل زي مثلًا game of thrones أو كده، فاللي هُو واحد بيحبه اوي ف
أيوه. امم، تمام. آه. هي حاجة يعني الناس م م منتظراها بقالها فترة، وبتنزل جزء، الجزء مثلًا 5، 6 حلقات.
آه بيشو ي ي يشوفوا المجتمع بتاعه بقى، يشوفوا ناس تانيين بتحب المسلسل ده، يقابلهم، ويتعرف عليهم وبتاع، ي يعمل إجتماعيات، وخصوصًا بقى الناس اللي هي بتبقى بطبيعة شغلها أو دراستها هُو مثلًًا شغال من البيت أو كده، فإحتكاكُه بالناس قُليل، فهُو عايز ينزل يقابل يعني بتبقى أكتر لل للتجربة أكتر من المشاهدة يعني. آه بالضبط، آه.
تمام، فهمتك. للتجربة ال الاجتماعية حتّى، آه. ماشي تمام، خلاص يعني كده أنا الفترة الجاية هابقى هابدأ كده أشوف منصات لأن أنا لسه ناوي أخُش في العالم دوّة. هاجرّب كده وأبقى أكلّمَك تاني <laughs> تمام، تسلم.
خلاص، لو احتاجت أي حاجة أنا في إنتظار مكالمتك.
تمام تسلم، مع السلامة.
تسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.